Да, вот эти вот там 6-7 километров я набегала разными путями. Можно каждый день, можно петлей в одну сторону, можно в другую, можно вообще не петлей, можно вдоль леса, можно вдоль солина, с то есть как хочешь.
Ничего себе. А. Слушай. Ничего себе такой выбор большой. Обычно люди очень часто, когда бегают, бегают по одному и тому же маршруту, один и тот же километраж, а у тебя прям такой шикарный. Да? То есть, тебе нужно, чтобы это ещё интересно было, да? Мало того, что ты спорт, да, м, еще и красотой заката любуешься, и ещё и чтобы интересно было.
Это скучно. Да да. Да да, ещё я ещё и подумаю, как я сегодня побегу. Или такая: "Ладно, куда ноги вывезут?" Ну, то есть, вот как-то вот так вот. Для меня это прям
Так. А ты вот, кстати, заранее планируешь: "Так, сегодня я вот таким вот маршрутом побегу", или у тебя это как-то вот, э экспромт?
Нет нет. Спонтанненько.
Мгм. По настроению, да? <chuckles>
Да на каждом перекрестке я приближаюсь каждом перекрестке и думаю: "Куда щас?" Ну, во-первых, это, конечно, вот такое, я не то, что прям думаю, что это какой-то важность, а вот куда ноги вывезут иногда автоматически. Уже прям щас рассказываю, я вообще по этому дико соскучилась.
Да, скорее бы вернуться уже, и скорее бы этот ритуал, да, повторить. <laughs> Ну, слушай, совсем немножко осталось. Слушай, а вот интересно, можешь немножко про закат про сам рассказать, да? Ты говоришь, что ты бежишь, ты вообще как останавливаешься, чтоб насладиться закатом? Или как бы по ходу смотришь?
Месяц остался, да-да-да, месяц и вернусь. Вот. Нет.